へえ。ねえ、なんかもうだんだん効かなくなってくるんですね、きっとね。うん。
うーん。 ね。でも、爆睡できてるんだから、いいですね。<laughs> 不思議ですね。うん。
すごいです。<laughs> 不思議ですよ。うん、そう、だか、たまにその何かこう、体勢をこう緩めるために、あの、なんか2週間ぐらいこうディカフェでやったりとかしてましたけど。うん。
うん。 はい。 ええ、なんか薄っぺらく感じないです？ディカフェって。
あのね、えら選べばね、大丈夫なんですよ、味的にはね。うん、ただそのカフェインがないので、あの、全然元気が出ない。ただその匂いだけでなんとか元気を出そうみたいな感じ。<laughs> そう。ね、そう、それでやって2週間、あの、止めてると、ちょちょっと何かあの普通のに変えた時に、なんかこう勢いみたいのが感じられるんええ。
うん。 うん。 ああ、ほんとですか。 うんうん。 あ、ああ。 ああ、なるほどね。めっちゃ鼻息荒くなりますね。<laughs> うん。 うん。 ああ、がっつりいきます？ええ、ああ、なるほどね。へえ。お、すご、面白いですね。
ええ。 うん。 ね、でもその2週間はあんまりこう役に立たないので。<laughs> そう、たまに。<laughs> そうそう。うん。
うん。 <laughs> 困りますね、それもね。だったら飲んでくれよって、周りの人思うでしょうね。別に、こっちには何の得もないから、いいから飲んでくれよって。<chuckles>
<laughs> そうなんですよ、だからね、そのあんまり何にもしなくていい2週間を選ばないと、ね。<chuckles> 難しいですよね。
うん。 ああ、なるほど。うーん、うん。 難しいですね。
ええ。
へえ。え、夏はアイスコーヒーとかにするんですか？
<coughs> ね、あの、ずっとホットコーヒーで
あ、ずっとホへえ、そうなんですね。飲んでる最中は、何かリラックスって感じなんです？

ああ、なるほど。ね、ちょっと時間ができたら横になるぐらいはしますけど、なんか、ちょっと、あの、体のね、あの、なんか、こう、重力みたいのを変えるだけでね、あの、ずうん、ずずっと、なんか、こう、のしかかってる、あの、おも重りみたいのをね、ええ、乗っけられるので、横になりますけど。ええ。ええ。
うん。 ああ。 ああ、なるほどね。うんうん。 うんうんうんうん。 そうですね。 うんうんうん。確かに腰が楽に。うーん。へえ。いろんな人がいるんですね。
そう。 そうですね、だって、なんか、母とか朝起きたら、あの、なんニュまずニュースを付けるんですよね。日本ですけど、ニュースをつけて、なんか、あの、あと NHK のなんか体操みたいのがあって、で、そういうのを見て、なんか、どんどんどんどん、やってるんですね。ええ、で、なんか、だから、私は、そそういうのはちょっとね、こう、音も音も嫌だったんですよ。<laughs> 朝。で、なんか、こう、ニュースをぱっとつけるのを見て、ぱっと消して、なんか、もう、そうそういう「そういう時間じゃないから」とか言って、あの、<laughs>「静かにして」とか言って、あの、コーヒーをね、入れに行ってると、じゃじゃあ私は何をすればいいのとか言って。<laughs>
うん。 はい。 うーん。 ええ、元気そうですね。 うん。 <laughs> うん。 うーん。はい。 ああ、真逆だ。<chuckles> へえ。 はい。ふーん。 確かに。 え、でも子供の時ってコーヒー飲まなかったですよね？

なんかもう、廃人みたいな感じで。
そうです、そうです。1時間ぐらい廃人なんで、あの、1時間早めに起きてるんですよね、結構。
そう。 あ、偉い。
だから時間がね、あの、睡眠時間削らなきゃいけない時とか多いんですよ。
ああ、ええ、私逆にま待たされてるので、なんか、まあ、週末とか9時ぐらいに起きてくると、10時ぐらいまで出かけられないってことで、まあ、私としては、もう7時ぐらいからもう超元気なので、でも早く起きてよって感じなんですけど。さんじかんも経ってるうん。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
<laughs> ね。 そうですね、で7時から元気な場合は、やっぱりその旦那さん6時ぐらいから起きてないと、あの、一緒にスタートできないですよね。
ああ、もうなんか、慣れましたね、もう、9時以降まで寝るのは普通みたいな感じに
ええ。
なったんで、もう、まあ、待とうかって、活動は昼過ぎからだね、みたいな感じで。
ええええ、もうそれまでは、自分の時間と思うしかないですよね。
うん。 そうですね、うん。
うん。ね。なんか、そうなんですよ、母がね、そういう感じで、あの、朝からすごく元気で。ええ、で、なんかあの、時差ボケもあんまりしない人だったんですね。
はい、うん。 ああ。 私みたい。うんうんうん。 ああ、そうなんですね。いいですね。うんうん。
そうなんです。だから時差ボケの時ぐらい、なんかこう静かにしててくれるかなと思ったんですけど。<laughs>
うん。<laughs> 全然影響なく。
全然影響なく、なんか朝になったらパッと起きて、ええ、とか、今なんか夜じゃないの日本とか、言ってるのに、なんか
へえ。 うん。 ええ、え、普段からなんか、昼寝とかする人なんですか？